Son zamanlarda her şeyi ertelediğimi fark ettim ve tam böyle son dakikada, ııı, ya da son günde, işte, o işi yetiştiriyorum, bir şekilde ucu ucuna bitiyor ama sonrasında çok yorgun ve mutsuz hissediyorum ve kendime kızıyorum: "Neden hep böyle yapıyorsun?" diye. Bu beni rahatsız etmeye başladı. Bu konuda senden birkaç tavsiye istemek istiyorum.
Hımm. Anladım. Iıı, peki, bunu hangi tür işlerde ya da görevlerde hissediyorsun, yani, böyle bir durum hangi? Iıı, işte, ev işleri yaparken mi yoksa işle ilgili bir şey yaparken mi fark ettin bu durumu?
Ya, çok enteresan. Aslında, eee, garip olan da bu galiba. B neredeyse hayatın her alanında, yani, emm, çok geniş bir, eee, yelpazede bir erteleme alışkanlığı oluştu bende. Yani, mesela, işte, yemek yapmam gerekiyor. Çok basit, mesela, bir şey. Ben diyorum ki: "Hımm, tamam, şu anda, işte, yaptığım şeye devam edeyim.” Kitap okuyorum diyelim ki, ”daha var canım." İşte, saate bakıyorum: "Ya, za pişmesi ne kadar alır ki, işte, yetişir nasılsa." falan diyorum. Sonra bir bakıyorum ki, aslında planladığım yemek, eee, benim öngördüğüm o zaman aralığında pişirmeyecek, e b yetişmeyecek, yani. Evet, bir yemek pişiriyorum ama, eee, planladığım yemeği değil, daha kısa sürede yetişecek başka bir yemek giriyor hemen araya. Çünkü, iii, y yani aslında, aaa, erteleyerek yanlış yaptığımı orada anlıyorum ama bunu sürekli bir her şey için yapmaya başladım.
Hı hı. A! Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Anladım. Yani, acaba, böyle, bir, bazen insanlar, eee, dönem dönem çok fazla, eee, işler yüklenirler ve, eee, çok yorulduklarını hissederler. Öyle durumlarda da insanlar bazen bazı şeylerinden kaçmak ve daha çok dinlenmek ister. E, sen de böyle bir durum yaşıyor olabilir misin? Yani, eee, geçmiş yakın geçmiş e e ge yakın geçmişte, böyle, bir fazlaca kendine yüklenmiş, çok fazla sorumluluk almış, çok fazla işlerle ilgili, işte, ev işidir, iş iş yeriyle ilgili, veya, işte, ailevi, eee, durumlarla ilgili fazlaca yükler edinmiş ve bu yüzden de, eee, birazcık kendine acaba dinlenme, eee, fırsatları mı yaratıyor olabilirsin?
Evet. Hı hı. Çok doğru. Gerçekten de bu dediklerin olabilir. Çünkü çok uzun zaman, böyle, şey gibi, işte, ımm, <scoffs> Atlas gibi, böyle, dünyayı sırtlamış hâlde, eee, yaşam yaşadığımı düşündüm. Çünkü bütün her şeyi organize ettim. Birçok kişinin yerine düşündüm. Çok yoğun çalıştım. Aaa, o kadar, ııı, yoğun bir süreçti ki galiba yoruldum ya da biraz dinlenmek istiyorum, bilmiyorum ama bunu bilinçli yapmıyorum. Hani, şunu desem, "Ş erteleme alışkanlığı bununla bağlantılı mıdır?" Evet, kesinlikle olabilir. Katılıyorum ama hani ben bunu: "Ya çok yoruldum, boş ver, biraz da geniş olayıp olup da, işte, bir şeyleri son dakikaya bırakayım." diye bilinçli bir şekilde yapmıyorum. Belki de senin dediğin gibi, eee, o eski yorgunlukların da verdiği şeyle bilinçaltım biraz beni, böyle, dinlenme moduna da almış olabilir. Çok emin değilim.
Hımm. Hımm. Hı hı. I hı. Anladım. Hı hı. Peki, bu, böyle, eee, günlük programın nasıl oluyor? Yani, işte, eee, nasıl ilerliyorsun? Sabah kalkıyorsun, eee, işe mi gidiyorsun, ev işleriyle daha mı yoğunluktasın, kendine boş zaman ayırabiliyor musun, ailenle, eee, vakit geçirebiliyor musun? Eee, atıyorum, işte, hafta sonları da çok yoğun çalışıyor musun? Yani, hafta içi çok yoğun olup evle, işle, eee, hafta sonu kendine bir, eee, ailene bir zaman ayırma durumun var mı? Yoksa haftanın 7 günü çok yoğun bir şekilde, eee, aileme, işte, evdeki işlerime ve iş yerindeki işlerime mi odaklanıyorum diyorsun?
I hı. Evet. Ya şöyle, yaşam, aaa, ımm, tabloma baktığımda, böyle, gündelik zaman çizelgeme baktığımda aslında, hani, ııı, çok radikal bir şekilde daha, eee, öncesiyle şu an arasında, böyle, keskin bir ayrım yok. Ben yine, eee, aynı, ııı, saatlerde aynı şeyleri yaparak bir, eee, yaşam rutini oluşturabilirim. Sadece şunu gözlemliyorum, kendime ayıracak yeteri kadar vaktim var. Bu güzel bir şey. Aaa, dinlenme dediğimiz alan için de belki kullanmak için iyi ve uygun. Eee, mesela, işte, sinemaya gidebiliyorum, hafta sonu ailemle vakit geçirebiliyorum, eee, birlikte dışarıda bir yemeğe gidebiliyoruz. Ya, bunların hepsi zaten günlük yaşamımızın bir parçası eskiden beri olan şeyler ve devam ettiriyoruz bunları. Fakat şu var: Ben mesela, eee, eskiden, eee, işte, dışarı çıkacağız diyelim, birlikte bir plan yapacağız. Eee, ben en erken hazırlanan, işte, hemen, eee: "Hadi arkadaşlar, hadi, bir an önce i çıkalım, gidiyoruz, rezervasyonumuz var." diye, böyle, herkesi biraz daha, şey, organize eden kişiyken şimdi, "Aman, boş ver ya." işte, "M nasılsa, iii, makyajı da şöyle, işte, yalandan bir şeyler yaparım, 2 tane allık, 1 rimel yeter, uğraşmam, nasılsa yetişir." İşte, "Saçımı da bugün dışarıda yaptırmam, kendim şöyle bir", işte, "fönlerim", işte, "onu da son 10 dakikada yaparım." diye diye, böyle, bazı şeyleri erteleye erteleye bir bakıyorum ki aslında hazırlanmaya ayırdığım vakit neredeyse normalin, işte, 5'te 1'i kadar olmuş ve ben tam böyle, eee, düşündüğüm gibi, daha önceki alışkanlıklarım gibi de hazırlanamadan böyle, yarım yamalak bir şekilde çıkmışım m ve bunu mesela o anda fark ediyorum ya; normali nedir? Na ne olması gerekir? "Ya, bak, işte, erteledin, erteledin. Yaparım, hallederim, olur, dedin; yetiştiremedin." Hani, bunu bir düzelt, değil mi? Hani, bir fark et. Farkında farkında oluyorum yetiştiremediğimin ama bir sonraki, bir başka, emm, iş ya da görev ya da davranışta yine bunu sürdürüyorum.
I hı. Hımm. Hımm. Evet. Harika. I hı. Evet. Hıı. Hı hı. Evet. Hıı. Hıı. Eee, peki, böyle, eee, işte, birtakım şeyleri yaparken, eee, başka şeylere, eee, odaklandığın için o yüzden onu ertelediğinden bahsettin, yani, aslında küçük dağıtıcılar senin dikkatini hızlıca dağıtıp, eee, yapman gereken şeylerden alıkonduğunu düşünüyor musun? Yani mesela atıyorum, işte, televizyona dalıp da yapman gereken şeyleri mi erteliyorsun? O küçük dağıtıcılar mı aslında bir sebep senin için?
Evet. Hıı. Ya, olabilir. Çünkü, ııı, dikkat dağıtıcılarım var gerçekten etrafımda çok yoğun şekilde. Hani senin, ımm az önce dikkat çektiğin nokta vardı ya. Hani "Yi yorgunluk yaşıyor olabilir misin?" dedin ya bana. Ben buna katılıyorum. Ben belki bu yüzden havlu atıyorum. Yani, çok yoruldum ya zamanında... Çok şeyi zamanında ve mükemmel şekilde yetiştiren bir insanken belki bu yorgunlukla birlikte kendime bir nefes alma alanı tanımaya karar verdi bilinçaltım. Bilmiyorum. Ama bunu yapmak için de harika bahanelerim var, senin dediğin gibi. Mesela, işte, ımm, çok daha fazla kitap okuyorum. Çünkü mutlu hissediyorum bunu yaparken ve kitap okuduğum zaman, böyle, dünyayı durdurmak istiyorum. Eee, mesela o hep şey diyorum: "Şu bölüm bitsin, ııı, sonraki bölüme, eee, başlarken şunu yapacağım." Sonra öbür o kadar heyecanlı bir noktada bitiyor ki "Ay, bir dakika, şu yeni bölümü de okumadan hayatta kalkamam, o işe başlayamam." diyorum. Ya da, işte, televizyon çok değil, çe televizyon çok, böyle, ımm, ilgimi çok çekmiyor ama, eee, sosyal medya mesela. O o kitap okumadığım zamanlarda da o içeriklere bir bakıyorum ki dalıp gitmişim, hani, erteleme sürecinde. Eee, bunlar etkili oluyordur muhtemelen.
Hı hı. Evet. Haklısın. Hı hı. Hıı. Anladım. Hıı. Evet. Eee, yani, anladım. Sonuçta herkes şu anda bu sosyal medya- o küçük, eee, eee, diye bahsettiğimiz sosyal medya içeriklerinin- eee, bir, eee, dikkat dağıtıcı olduğundan, eee, bahsedebilir. Yani bunu herkes yaşıyor. O yüzden senin yaşadığın şey çok, böyle, eee, sana özel bir şey, bir durum değil. Eee, bunun için, eee, şöyle bir şey yapabilirsin: Belki kendine küçük küçük hedefler koyabilirsin. Yani önce belki, eee, yapman gereken şeyler Çok yorulduğun için, eee, kendine büyük hedefler koyup onlardan kaçıp- yorgun olduğun için onlardan kaçıp- tamamen, eee, yapmama eğilimine giriyorsundur veya son dakikaya sıkıştırıyorsundur. O yüzden kendine küçük küçük hedefler koyabilirsen, eee, belki onları yaptığında sen de daha çok motive olursun. Eee, ve bir sonraki adımı tekrardan, eee, devamını getirmek isteyebilirsin. Daha önce bunu hiç denedin mi? Yani, eee, böyle, eee, kendine küçük küçük hedefler koyup, eee, yapman gerekenleri tamamlamayı deneyip, eee, motive oldun mu?
Kesinlikle. Hıı. Mantıklı. Iıı, olmadım. Iıı, galiba biraz da, böyle, hani, kendime çok yüklenip de o kafamdaki, işte takvim, işte, zamanlayıcı, işte, kafamdaki alarm, hani, işte, şu saatte kalk, şunu yap, bu buraya yetişsin falan diye böyle çok iyi çalışan bir, ııı, sistem vardı benim beynimde. Bu belki de böyle o kadar tıkır tıkır işledi, işledi, işledi, yoruldu, yoruldu ki belki de böyle bunun tembelliği, şu anda yaşadığım şey bu olabilir. O yüzden, ııı, daha öncesinde çok derin sorumluluklar, işte, eee, onlarca görev, yapılması gereken ve hatta sadece kendimin değil, işte, iş arkadaşlarımın, işte, eşimin, çocukların, diğer arkadaşlarımın, ailemin yapması gereken her şeyi ben düşünüp organize ettiğim için, eee, hiç, hiç küçük planlamalar, küçük adımlar, küçük hedefler koymak aklıma bile gelmedi. Çünkü, ımm, hep büyük, büyük, çok daha derin şeylerle baş ettiğim için, hani, bunu düşünmedim bile ama neden olmasın? Ya çok mantıklı ve yapmayı isterim bunu.
Hı hı. Anladım. Hımm. Hı hı. Hıı. Hı hı. Mantıklı. Eee, peki, eee, ail yani daha önceden bunları bu kadar, eee, kendin her şeyi organize edip yaparken şu anda birazcık daha bunlardan, işte, eee, kaçtığından bahsediyorsun. Daha böyle yaparken, eee, birazcık daha son dakikaya bırakıp daha onlardan, böyle, eee, yapmama, nasıl yapamama durumundan bahsettik. Eee, bundan ailen hiç, ııı, yani, ııı, seni anladı mı bu durumunu? Böyle bir, eee, onların şeyi oldu mu, sana karşı bir yorumu oldu mu böyle yaptığınla ilgili?
Evet. Hıı. Bu şöyle enteresan bir nokta, ııı, mesela b bir genelleme yapmam gerekirse, benim gibi birinin ailesinde, iş yerinde ya da, ııı, işte, arkadaş çevresinde olmasını herkes isterdi. Çünkü, ımm, senin adına, ııı, senin hayatınla ilgili belki de unutacağın, işte, atlayacağın ya da dert etmeyeceğin her türlü detayı düşünen, bununla ilgili planlama yapan, sana tavsiyeler veren, hatırlatıcın olan biri var hayatında ve bu çok güzel bir şey. Çünkü m müthiş bir konfor alanı sağlıyor ama tabii, ııı, ben bir kişi için değil de çok fazla kişi için bu rolü üstlendiğimde beni yıprattı. Şu andaysa biraz bunlardan sıyrılıp da, böyle, daha erteleyen, biraz daha, böyle, ııı, bu sorumluluklardan uzak biri olmam onları şaşırtıyor. Onlar da farkındalar. "Ya, sen hiç böyle değildin, işte, sen hepimizi bir şekilde, bir şey varken 1 hafta öncesinden başlardın uyarmaya. Bakın şöyle olacak, işte şuna hazırlanalım, unutmayın bu çok önemli." derdin. Hani, "Çok mükemmeliyetçiydin. Nasıl oldu da sen böyle değiştin, rahatladın?" falan diye. Onlar da bunu, ııı, şaşkınlıkla karşılıyorlar.
Hıı. Hıı. Hı hı. Haklısın. Hıı. Hıı. Hı hı. A! Anladım. Yani bu sonuçta senin kendi karakter yapın. O yüzden bunun ben çok, ııı, fazla değişeceğini düşünmüyorum. Sadece bir süreçten geçiyorsun, belli ki kendin çok yorulmuşsun. Eee, belki fazlaca almaman gereken yükleri de sırtlanıp, eee, kendini fazlaca, eee, yorgunluğa sürüklemişsin. Bu sebeple de artık birazcık daha kendine, eee, zaman ayırıp, birazcık daha işleri yavaştan alıp, daha küçük, küçük hedefler koyup çünkü küçük, küçük hedefler koyduğun zaman bunları başardığında da motive olup, eee, devamını getirmek isteyeceksindir. Eee, sonuçta ben inanıyorum, ııı, sana. Eee, bir süre sonra kendine zaman ayırdığında, dinlendiğinde, eee, bu durumu atlatıp, eee, tekrardan eski kendi, eee, kişiliğine, karakterine, eee, geri dönüp belki daha az bu sefer sorumluluk yükleyip bir daha bu süreci yaşamamak adına faydalı olabilir senin için.
Evet. Haklısın. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Mutlaka bu küçük hedefleri deneyeceğim. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Hoşça kal.